Ừm. Bên cạnh đó là vì, à, bạn bè rủ rê này, thề là, kiểu, vốn bạn bè chơi với nhau <laughs> một mình mình thường á.
Ừm, ừm, ừm. <chuckles> Ừm. Ừm hứm, ừm hứm, ừm hứm. Đúng rồi, đúng rồi. Chính xác. Ừm hứm, ừm hứm.
Ừm.
<laughs>
Ờ. Như vậy thì tức là rủ thêm đứa bạn để nó gặp tụi mình. <laughs>
À há, à há. Ừm. Ừm hừm. Đúng rồi, đúng rồi, chính xác, chính xác. <laughs>
Thì chẳng hạn thì có thể là có ở nhà, ờ, xong thì hẹn nhau đi ăn, đi bữa sau được đi thêm tiếp, đúng hông? Ừm.
Ừm. Ừm hứm. Ừm. Đúng, đúng, rất là vui, đúng hông? Ừm, chính xác, chính xác, <laughs> chính xác rất rất nhiều cách như vậy. Ừm hứm. Thì ô, theo bạn thì để mà thuyết phục được một cái người mà có thể tập dựng thể dục thao với mình, hoặc là chính bản thân bạn đi, mà có duy trì động lực lâu dài, thì bạn cái mẹo nào để mà có thể duy trì động lực thể thao hay là lâu dài như vậy?
Ờ, kinh nghiệm hả, <tsk> để mình nghĩ thì kinh nghiệm nó cũng không hẳn là kinh nghiệm, chẳng qua, ờ, kiểu, mình cố tình mình trải nghiệm á thì mình rút ra được thôi. Như là thường nha, mở tập á thì mình sẽ chụp hình cơ thể của mình ngày hôm đó, là ý là, kiểu, mình chụp, ờ
Ừm, kinh nghiệm á, có kinh nghiệm để chia sẻ gì hông? Ừm hứm, ừm hứm. Ừm, ừm. <laughs> Sao, sao? Ừ, thường thì sao? Ừm. À, chụp hình chụp hình cơ thể lại, tức là để, kiểu mà, so sánh lem lúc, ơ, before, after, kiểu làm trước trước và sau, đúng hông? Ừ, hiểu, hiểu, kiểu vậy.
À. Tự nhiên mình lướt lại những cái hình ảnh hồi trước ấy, cái lượt mình thấy là, à, bản thân mình nó lại thay đổi như thế này từng chút, từng chút, từng chút như vậy.
Ừm hứm, ừm hứm. À, ô kê, ô kê, khá là hay nha, tức là mình cũng hông có thói quen như vậy, nhưng mình nghĩ là cái thói quen như vậy rất là tốt. Tức là là bạn nhìn lại được cái sự thay đổi của bản thân và bạn thấy có động lực để mà duy trì cái thói quen đó. Ừm, cũng khá là hay.
Có. Thường thì
Ừm hứm.
Thì mình thì đó là một trong những cái cách nhỏ nhỏ, cái mẹo nhỏ nhỏ, tuy là như thế để nó, kiểu, nó tạo ra cái tâm lý bản thân là, ừm, cái mình kích thích thêm, mình hào hứng lên, mình muốn làm thêm cái cho nó, kiểu như vậy.
Ừm. Ừm hứm, ừm hứm. <chuckles> Ừm hưm, ừm hưm. Đúng, đúng, đúng. Hay, hay, ờ, còn mình sẽ học cái cách này của bạn. Ừm hứm.
Ừm. Bạn thì sao? Bạn có có kinh nghiệm gì chia muốn chia sẻ cho mình hông? Kiểu, về duy trì cái động lực mà mình tập thể dục thể thao một thời gian dài không bỏ ấy?
Ừm hứm. Ừm. Động lực gi của mình chỉ có mình duy nhất là động lực của mình khi mình luôn nào mình đề ra bản thân là có sức khỏe là có tất cả, cho nên mình cứ lấy động lực là phải tập vì sức khỏe của bản thân mình. Tại vì hồi xưa khi mà mình, ờ, chưa bắt đầu á, cái việc mà mình, ờ, chưa bắt đầu tập gym mình, gọi là, bị bệnh á kìa, thì mình đi khám, à, bác sĩ nói về những c những cái bệnh mà liên quan đến sức khỏe, như là kiểu gan nhiễm mỡ này, khi mà, kiểu mà do bị, ờ, lối sống, ờ, thời kiểu mà không lành mạnh á, thì lúc đó mình rất là sợ. Kiểu mà, nếu mà từ cái gan nhiễm mỡ như vậy thì sau này lỡ nó có tiến nó cứ tiến triển thành những đồ bệnh khác nghiêm trọng hơn hơn, kiểu như nà, béo phì hay là, kiểu, ơ, có thể là liên quan đến ung thư đồ chẳng hạn kìa. Thành ra cũng hơi sợ sợ á, là lúc nào mà mình nghĩ cái cảm giác mà, kiểu mà, muốn lười tập đi, mình cứ nghĩ, cứ lấy l cái lý do sức khỏe đó ra để làm mà động lực để duy trì tiếp, đó, kiểu như vậy.
Ừm. <chuckles>
Ừm hứm. Ừm hứm. Ừm, ừm, ừm. Đúng rồi, đúng rồi.
Ừm hứm, ừm hứm.

Ừm hứm. Thế còn bạn thì sao? Ý là bạn có những cái a, kiểu là, có những cái quyết định nào đi tập ừm, quyết định mà bận ờ, muốn dừng tập thể dục, bởi vì có nguyên do nguyên do nào hông?
Ừm hứm, ừm hứm. <chuckles> Ừm hưm. À. Để mà nói mà dừng tập thể dục thì chắc là mình đối với mình chỉ có nguyên do là, gọi, do mình lười thôi, kiểu mình không muốn đi thôi. Ờ, tức là khi mà mới tập á kìa, khi mình mới đi tập gym chẳng hạn, thì lúc mà khi tập về thì chắc là cơ thể ai cũng sẽ rất là đau nhức, đúng hông? Kiểu tiểu vì là, ý, ừ, như vậy, thì lúc mà mình chưa quen á, cơ thể mình đau nhức như vậy thì có rất là nhiều núc mà mình tự mình nghĩ nản á. Kiểu mà, "Ủa, mình tập nhưng mà sao nó lại đau như thế này, hay là hay là thôi nghỉ nghỉ một bữa để dưỡng sức đi", các kiểu đi, rồi bữa sau đi tập. Á, thì lâu lâu mình sẽ có những suy nghĩ như vậy. Ừm hưm.
<laughs> Ờ, đúng rồi xác. Ừm, ừm. Ờ. Ờ, ờ, ờ, ờ. Ừm, đúng rồi, chính là cái suy nghĩ đó. Ừm, nó dẫn đến cái hiệu ứng dây chuyền luôn. <laughs>
Chính xác, chính xác. Nhưng mà những lúc như vậy nếu mà mình nghĩ lại, ừ, mình tự nói với bản thân mình là "À, mình mình nhìn lại bản thân lại là tại sao mình lại bắt đầu, lý do tại sao mình lại bắt đầu cái việc tập thể dục thể thao này. Ừ, thì có phải là muốn sức khỏe tốt hay hơn không? Rồi lỡ mà sau này mình nghỉ tập như vậy thì sau này mà khi mình về già đi, sức khỏe nó đi xuống thì mình làm như thế nào?" Đó, thì những cái mình mình tự hỏi tự hỏi bản thân mình như vậy để mình tạo ra cái động lực là để tiếp tiếp tục. Ừ, biết là nó đau đó, nhưng mà bây giờ cũng phải ráng đi. Nhưng bây giờ sau này nó đau thì d cuối cùng thì sau này nó nó ừ, về cái ừ, chính xác, vì cái tương lai, vì sức khỏe sau này. Đó, để mà làm động lực để tiếp tục duy trì cái thói quen tập thể dục thể thao như vậy. Ừm, còn bạn thì sao? Những cái lúc mà bạn cảm thấy muốn bỏ cuộc thì bạn sẽ lấy cái gì ra để mà bạn tự, ờ, bạn, gọi, động viên mình để có thể tiếp tục duy trì thói quen, ờ, tập luyện thể dục thể thao?
Sao, sao, sao? Ờ, ờ, ờ, ờ. Đúng rồi. Ừm. Đúng. Ừm, để rồi xem. Ừm. Đúng rồi. Vì cái thành quả sau này, đúng hông? Vì nghĩ đến những cái mình sẽ nhận sau này. Ừm xác. Ừm, đúng rồi. Ừm. À. <laughs> Thật ra thì mình cũng giống như bạn á, mình có rất là nhiều lần mình lười tập thể dung. Nghĩa là mình nó sẽ dẫn đến những ngày sau mình cũng lười theo nha. Ừm, nên là lúc mà mình đã quyết tâm, mình nghiêm túc cái việc mà mình tập thể thao hàng ngày á, thì mình đã quyết định là không được nghỉ một ngày nào hết. Ờ, nó hông muốn tạo ra cái cớ để cho mình mình mình suy nghĩ mình nghỉ lâu dài á.
Ừm hứm. Ừm, ừm. Đúng rồi, đúng rồi, ai cũng như vậy thôi. Ờ. Ừm. Ừm hưm, ừm hưm, đúng rồi. Ừm hưm. Ừm, ừm. Đúng, đúng, đúng. Chính xác, không thể không tạo cái cớ, đúng không? Ừ, lấy cớ thì mình gọi là ừm hứm.